كان كان التليفون بصراحة بقى، يعني جات عليا فترة بقى، أنا دخلت أنا أنا باحب أتفرج على التل باحب أتفرج على أي حاجة عامةً، يعني سواء مسلسلات، أفلام، برامج، YouTube، Reels كل الكلام ده باحبها جدًا.
آه. أي تسلية وخلاص يعني.
أي تسلية وكم آه، آآ قولي لي.
طيب و و ماشي طَب م يعني ده بقى كان برضو ب بيستنزِفك إزاي بقى قُل لي؟
آآ، فكرة بقى، آآ، ك كنت باحب الكلام ده في الأول، بعدين بقى لمّا بدأ يظهر ال الReels وال والحاجات دي، أنا لقيت نفْسِي إن أنا بقيت بَنِي آدم عصبي جدًا، آآ، مش طايق حاجة، آه والله، آآ، كان الموضوع أ
آه، الفيديوهات القصيرة. ج إيه ده للدرجة دي؟! <chuckles> ده ليه بقى؟
آآ، ب بقت أي حاجة بتطوِّل عن يعني 30، 40 ثانية أنا <laughs> مش قادر أتعامل معاها خلاص، فكرة ال
آه، <giggles> خلاص بقى أنت يعني اتعودت على الحاجة مُدتها قصيرة بقى. ده أنت شكلك من الناس كمان اللي بتسرَّع الفيديوهات على 2 بقى وأنت بتسمعها. <giggles>
على على 3، أنا في أنا عندي Extension كده عندي في ال في المتصفح بتاعي منزّله؛ عشان يزوِّد يعني كان YouTube آخره إن هو بيسرَّع 2، أنا كنت حطيت له Extension عشان أعرف أسرَّع ل3.
كمان 3! آه. لأ، أنت الموضوع بقى وصَل معاك لLevel عالي أوي. <laughs>
جدًا، يعني مش عايز أقول لِك بقى حاجة كده أنا أنا ب بقيت باكره أصلًا أتعامل مع الناس في ال في اليوم العادي؛ علشان بيتكلموا بالسرعة البطيئة، ف <giggles> آآ.
آه. يا نهار أبيض! إيه ده؟ أنت أنت كمان عايز تسرَّع الناس على 2 والَّا إيه؟ <giggles> لأ، ما دي مش هتنفع بقى. <giggles>
أنا <giggles> كنت آه، عايز أسرَّع وفكرة ال الVoices بتاعِة مثلًا WhatsApp لمّا كانت في الأول بتتبعت بالسرعة العادية وما ينفعش تسرَّعها، دي كانت م يعني مُقلِقة، يعني حاجة كده موتِرة جدًا بالنسبة لي، وأقول لأي حد م م اكتب لي، ما تبعتليش ما تبعتليش Voice note.
إمم. <chuckles> طَب احكِ لي طيب. طَب أنت مثلًا، يعني اتغلِّبت على الموضوع ده أصلًا والَّا لسه مأثَّر فيك؟

آآ بصّي، بصراحة يعني أ أوقات كده وأوقات كده، يعني في في أوقات باحس إن أنا عايز أجتمِع فيها مع الناس اللي حواليّا بقى و و وأشارك في فعاليّات و ويبقى الدنيا دَوشة وزحمة وكل حاجة، آه، وفي أوقات تانية لأ، باحب بقى ال ال الوقت بتاع الرسم ده بصراحة، باحب أكون لوحدي تمامًا، آآ، قاعد في في الأوضة كده أو في البلكونة، باحب أرسم جدًا في البلكونة وأنا في في الدنيا رايقة وهادية كده بالليل كمان، ومشغَّل أغنية موطّيها وحاطط بقى جنبي كده حاجة باشرَبها بقى سُخنة أو ساقعة بده ده ده ده ده قمّة الروقان اللي أنا اكتشفتها للأسف يعني مؤخرًا. <giggles>
آه، حسب المود بقى. <chuckles> جميل. حلو أوي. ما ر يا روقانك بقى. الر خلاص بقى، أنت في السحاب دلوقتي. <giggles> طَب أنت إمتى إمتى بتعرَف إن أنت محتاج بقى تاخد استراحة فعليّة بقى، بدل ما تقعُد كده اللي هو يعني حاسس إن أنت برضه تايه كده ومش مركِّز ومش عارف تعمل إيه، إمتى كده، ب بييجي لك إشارة أنت محتاج تأخذ إستراحة بجد؟
بالضبط. آآ بُصّي، آآ، لمّا باحس بقى إن خلاص ال الدنيا توتّرِت معايا، ب بابدأ أصلًا أنا مش عارف أنام بالليل آآ، ب تفكير سلبي في دماغي، آآ بافكّر في حاجات كتيرة، أنا بقيت متوتَّر، مش عارف أتعامل.
آه، يعني ال النوم أول حاجة بتتأثّر يعني.
كده، كده أول حاجة ب ب ب باخد بالي منها هي النوم، أرق بالليل فظيع جدًا، ده معناه إن أنا لأ، ثواني في بقى كده حاجة، في ناقوس خطر بيدُق أهو، أنت داخل على حِتّة مش حلوة يا معلم، آه، فوّق بقى لنفْسك كده و بالضبط آه، شوف بقى أنت هتخرُج ترُوح ت تسافر بقى، ترُوح تعمل حاجة بتحبها، تكلِّم حد بتحبه، بس ما تقعُدش في اللي أنت فيه ده كتير.
إمم. بالضبط. في آه، إلحق نفْسك بقى. بالضبط. طَب أنت بقى م بت بتعمل إيه ساعتها، ممكن بقى آآ تسافر كده مثلًا يومين، 3، والّا بتكتفي بقى بالرسم وخلاص كده، تقعد بقى ترسِم كده وتكبّر دماغك؟

آآ، بدأت بقى أ أكتشف نفْسي، يعني الأول آآ، خلاص بَعد أمّا خَدت فترة كده هدِيت فيها، واكتشفت إن أنا ما ينفعش بقى لازم أدّي لنفْسي بقى أحس فعلًا بقى ب ب بقيمة الوقت اللي أنا عايشه ده دلوقتي، آآ، بدأت أهدى بقى وأبدأ أفكّر بقى أنا ممكن أعمل إيه.
حلو أوي. إمم. طيب، إيه ال إيه برضه الحاجة اللي عملتها وقت فراغك، ما قلتيليش برضه؟
ماشي، آآ، آآ، الأول بقى كان في هوايات كتيرة بقى منسيّة، يعني حاجات بقى من أيام زمان، أيام ما كنت طفل حتى ما ما كنتش باعمل كنت بطّلت اعملها. آه، أنا كنت باحب
ياه! <laughs> رجّعتها بقى.
كنت باحب الرسم جدًا و وكنت آه و وكنت شاطر، يعني كنت ب ب باخُش مسابقات في المدارس وباخد جوايز وحاجات زي كده.
الرسم. حلو أوي. برافو. طَب ده جميل جدًا.
آه، و و وجات عليَّ فترة بقى أنا نسيتها تمامًا وبعدت عنها تمامًا و و و ورُحت، لمّا جالي بقى وقت الفراغ ده
بسبب المشاغل بقى يعني، خلاص بقى أنت يعني قعَدت مُهملها كتير بقى.
بالضبط آه، لمّا جالي بقى وقت الفراغ ده، آآ، بدأت بقى أعيد اكتشاف تاني نفْسي في الرسم و و و وأرجع كده، أصلًا فتَحت ال عندي دولاب كده شايل فيه الرسومات بتاعتي كلّها، بتاعة زمان، آآ، بدأت بقى أحِن للذكريات دي تاني و وأرجَع بقى واحدة، واحدة أطلّع الأدوات، طبعًا ال ال القل <laughs>
جميل. <laughs> بدأ بتتفرّج بقى وتحِن للذكريات يعني. <laughs>
بالضبط آه، و وأطلّع الأدوات، لقيت إن الأدوات طبعًا يعني كان الألوان نشفِت و و والدنيا باظت. فبدأت آه طبعًا أ أجيب حاجات تانية جديدة و ودخَلت بقى، رجِعت تاني للموضوع ده. وعايز أقُول لِك بقى أثّر معايا تأثير إيجابي عظيم جدًا.
آه، مركونة بقى. بجد برافو، حلو أوي، يعني بجد كويس إن أنت برضه يعني بتفكّر إن أنت تستغِل وقت فراغك كده، من غير ما تكون قاعد كده مش عارف تعمل إيه. طَب ماشي، يعني مثلًا هو الحاجة اللي أنت بقيت بتعملها اللي هي الرسم يعني، آآ، بقيت بتحس إن هي بتدّيك طاقة وحماس كده والّا أحيانًا بتحس برضه بملل الفراغ؟